Ayan, hello. Hello po, ayan. Ay, magandang tanghali, salamat sa pagbati. Kumusta naman po kayo?
Hello. Hello po, magandang tanghali po. Ah, eto okey naman po at kakakain ko lang ng ano, tanghalian. Medyo na-late nang konti. Oo, ikaw kumain ka na ba?
Ay, wow. Oo, ab Ay opo, kumain na rin ako ng tanghalian. Ang ulam ko ay sisig, tsaka manok. Ayun, sarap nga eh, nabusog din ako eh, mm. S
Ang sarap naman. Ang sarap naman ng inulam mo.
Oo nga eh, pero parang nabitin ako. Baka maya-maya magmeryenda na rin ako. <laughs>
Oo. Tamang tama ‘yan, ‘yang mga pagkain na ‘yan, may kinalaman ‘yang pagkain na ‘yan sa pera. <laughs> Oo, yung paggastos natin.
Oo. Ayun nga eh. Ayun, sa tingin nyo po ba bibili nalang ako o gagawa nalang ako ng meryenda ko o bibili pa ‘ko?
Ah, para sa akin kung meron ka naman diyan na sa ref mo na mga pagkain, pwede naman, oo. Kaysa naman bumili ka pa ‘di ba, kung meron ka naman diyan makakain. Tamang-tama nga pala ‘yan ano. Paano mo binabalanse ang paggastos at pag-ipon, para sa’yo ba?
Ah, sabagay. Oo. Oo. Ayun. Ay, bakit po? Ay, maganda po yung natanong niyo, ah, sige. Ah, siguro sa’kin sinasabi ko sa sarili ko na hindi lahat ng gusto ko, eh, kailangan ko ganun. Pero hindi rin naman lahat ng luho, eh, masama ‘di ba. Ayun yung sinasabi ko sa sarili ko. Kaya ang diskarte ko eh, naglalaan po ako ng espasyo para dun sa pareho, sa mga pangangailangan tsaka sa mga gusto ko. Kasi hindi ko tinatanggal yung mga gastos ko na sa mga gusto ko, eh, pero nililimitahan ko naman yung mga yun. A alam nyo po ba yung alam nyo po ba yung 50, 30, 20 rule?
Oo. Oo. Oo naman. Oo, oo. Oo. Oo, tama ‘yan.

Oo, yung tama lang para sa loob ng isang linggo at pagkatapos naman yun, yung mga pagkain naman na na iniimbak namin sa loob ng ref, pang isang linggo din 'yon.
Opo. Tapos? Ah, okey. Ayun, ang ganda nun, ah. Oo.
Oo, then opo, then pagkatapos ah, yung sumosobra, ah, hinahati ko pa yun sa 2. Yung yung ginagawa namin pagka meron kaming parang gusto naming bilhin at, ah, hindi naman ganun kamahal oo, ah, sinusunod din namin ka paminsan-minsan yung luho namin sa katawan. Pero pagka medyo mahal at an kumbaga oo tigil muna, "Tsaka na yan, pag-iipunan muna natin yan." ganun. Oo, tapos yun ngang
Ano? Ano po? Ah, okey. Oo. Oo, ayun. Oo. <laughs> Ayun nga, eh. Oo, ipon muna, mm. Ay, maganda yung balance na yun, ah.
Opo, totoo po yun.
Saan po yung iba napupunta?